Imm. Yo, eee, yani hem zaten o tarafta böyle, eee, işte reddedilme şöyle Son yaşadığım böyle birkaç senedir böyle çok birine böyle aman aman âşık oldum, eee, ve reddedildim gibi bir durum, eee, yaşamadım. Eee, ama ne gibi? Ne bileyim, işte, bir b barda, orada burada, eee, işte, ne ne "ne yapıyorsun, selam, merhaba" falan tadında, eee, o tarz reddedilmeler hani yani, "Seninle konuşmak istemiyorum." Tamam, o olur, doğru hani, eee, evet konuşmayabilirsin, çok haklısın. "Buyurun, iyi akşamlar dilerim. Ben uzayayım buradan." eee, g g gibi oluyor yani benim o tarafta reddedilmelerim daha çok son 1-1,5 senedir falan. Imm, öyle diyebilirim. Ne oluyor? Pek bir şey hissettirmiyor ya. A eng şey şeyin yani en kötü ne biliyor musun mesela? "Merhaba" diyorsun, "merhaba" diyorlar. İşte, n n nasıl giriş yapıyorsan giriyorsunuz. Kakari kikiri muhabbet. Eee, bir zaman sonra zaten hanımefendiden böyle, hani, seninle s eee, şeyi yok yani çok enterese etmiyor so hanımefendiyi. E, o zaman diyorsun ki, "Ben iyi akşamlar dilerim." falan. Tamam, güzel ya da ha eee, hanımefendi arka heh, a arkadaşı geliyor, eee, gidiyoruz falan. Cart curt bir şeyler oluyor. En kötüsü şey diyorsun. "Merhaba" diyorsun ya da herhangi bir şey. O giriş cümleni yapıyorsun. Ve sessiz.
Hı hı. Anladım. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Anladım. Merak ettim. <scoffs> Hımm. <chuckles> Sen direkt geri adım atıyorsun. Evet. Emm. Bu da senin için bayağı böyle özgüven düşürücü olsa gerek. <chuckles>
O. En kötüsü o işte. <scoffs> O en kötüsü o. Ya bir reddet. Tokat at. Tokat at, ne bileyim, içkini suratıma fırlat. Bir şey yap. Eee, her şeyi yapabilirsin. Ne bileyim, bağır, "A!" falan yap. X, eee, hareke e e eee, şey yap, işaret yap falan ama
<chuckles> Böyle insan kendini hani sanki bir, eee, broşür var elinde onları dağıtmaya çalışıyormuş gibi hissediyordur, hani, herhâlde. <chuckles>
Ben görünmez miyim? Yani hani nedir yani bu? E
Anlıyorum. Bu, eee, o zaman senin için gerçekten, eee, en üst noktada diyebilirim herhâlde. Çünkü, eee, bu gerçekten, "Bana tokat at!" eee, işte, atıyorum, "Bağır, çağır!" diyecek kadar seni, eee, çıldırtıyor herhâlde bu durum. Peki, o zaman, eee, böyle bir şey yaşadı diyelim arkadaşın ya da hani, eee, olumlu düşünelim, eee, biriyle tanıştı ama, hani, batırmaya çok yakın, çok müsait. Ona nasıl tavsiye verirdin? Yani biriyle ilk buluşmada nereye gitmeli sence ya da sen biriyle buluşmak için ilk nereyi seçerdin? Hani, sabah tanıştınız varsayalım, hani, sabah akşam, eee, şeyine girmeyelim. Öyle güzel bir buluşma olacak, belki bir yemek yenilecek, bir kahvaltı yapılacak. Senin fikirlerini merak ediyorum.
Utanç. Evet ya, inanılmaz. Evet. Hı hı. Hımm. Güzel. Evet.